طب و شايف إنه آه، وشايف إنه إمتى المفروض إن أنت ت آه. إزاي أخدت القرار نفسه، يعني أنت إيه فكرّت إزاي إنك تتنازِل عن حاجة زي دي في مقابل ده؟ ي
مع إنه risk كبير. وكان أريح لي، كان أريح لي، آه. إمم، كان أريح لي كتير. أنا بعد فترة كبيرة بعد فترة كبيرة من الشغل وكده، حسيت اللي هو لأ، لازم، لازم، لازم اللي هو خلاص إن أنا أوقف. فإتكلمت معاه اللي هو يعمل لي ده، وفعلًا آآ، رضى اللي هو ي أروح ساعتين ما بين ال من 12:00 مثلًا ل ل15:00 أو 12:00 ل14:00 أخلّص task ومن 14:00 ل15:00 أروح أتمرن ومن بعد كده أرجع. وفي الآخر رجع في كلامه وقال لي: "أنت ياهتعمل زي ما كله بيعمل يا تمشي." هو افتكر اللي هو كده هي أنا كنت ماسك الHR في ال وأنا كنت ماسك الHR في ال الشركة معاه، فاللي هو كان يعمل كده فهو افتكر اللي أنا عشان ماسك الHR فاللي أنا هاقول له لأ، وخلاص بقى واللي أنا هاشتغل بكده، فقمت لأ، أنا لأ، فعلًا أخدت القرار للعكس. لإن أنا مش هاجي على، آآ، راحتي النفسية وإرهاقي في الشغل على بيتي و وصحتي و وجسمي عامةً.
بس في الآخر رجع في كلامُه تقريبًا، أنت بتقول لي. امم. زي حط لك العقدة في المنشار كده. اللي هو قررت خلاص ت تتنازل عن الشغل ده، في مقابل إن أنت ترتاح يعني و ومرضيتش تنصاع لأوامره يعني أو تنصاع ل لخطته في الموضوع ده.
بالضبط، بالضبط، وفتحت ال آآ بالضبط وفتحت الpersonal career بتاعي عامةً، وم
إمم. طب فرق معاك بعد كده لما ب فتحت شغلك الخاص يعني؟
فرق معايا، فرق معايا جدًا فرق معايا جدًا. واللي أنا كنت عايزه اللي أنا اللي اشتغلوا معايا، خليتهم ما يجيلهمش إرهاق في الشغل، لأن أنا بقيت باديهم مواعيد منطقية واللي هي مواعيد ما ترهقهمش وشغل ما يرهقهمش، ويكونوا كتير بحيث إن كله بيساعد كله، واللي هم ما يت ما يعني ما ما يحسوش بضغط في الشغل وإرهاق، اللي هم راجعين خلاص، مش قادرين.
آه، إزاي بقى تنظم وقتك ساعتها؟ آه، يعني اللي حصل معاك ما حبيتش تكرره تاني، أخدت بقى الدرس منه وما عملتهوش في غيرك يعني، آه.
مش مش هاكرره مع حد، بالضبط. أ بالضبط، واللي هم وقتي أنا كنت باقسمه آه، آه، آه، بقى كويس بكتير واللي أنا عرِفت أروح مع ولادي التمارين اللي كنت مقصر معاه فيه وعرِفت أقعد مع البيت، وعرِفت أزور العيلة وعرفت أعمل حاجات كتير، لما فتحت الpersonal career الخاص بيَّ. وما عملتش نفس اللي هو كان م المدير بتاعى بيعمل معايا، عملت لأ، العكس اللي أنا كنت عايز أعمله عملته مع اللي معايا، اللي شغالين معايا.
طب ووقتك أنت بقى، وقتك أنت ات اتنظم وبقى كويس والّا إيه اللي حصل، لو تحكي لي عن التفاصيل يعني؟ ممتاز، حلو أوي. حلو خالص، يعني قدرت ت تنظم حياتك والبيت استقر معاك، ما كانش في أي مشاكل والدنيا كانت مُستقرة. حلو إن أنت قدرت من من حاجة بسيطة كده آه، بعد فترة حصل حاجة تاني والّا إيه؟
بعد فترة و آه، آه، آه.

حلو يعني وفّر معاك عدد ساعات كويس يعني 3 والّا 4 ساعات.
يعني بدل م نخ وفّر معايّا عدد ساعات كويس جدًا، وفّر معايّا ساعات أنا مُستفاد بيها اللي أنا أرجع بقى أقعد مع أُسرتي و واروح مع عيلتي، وأخرج معاهم واودّي اولادي التمارين، واقعد مع مراتي وكده.
إمم. كنت بتعمل فيهم إيه بقى؟ كويس آه، كنت بتعمل إيه بقى في ال في ال من 5 ل9 دي كان إيه ال المطلوب منك أو إيه الت
كان التاسكات اللي أنا مطلوبة مني من الشغل لازم اعملها ولازم أخلّصها يا إما كده هاطوّل، يعني كان لازم اخلّص كده، كده ال التاسكات دي أنت التاسكات بتخلّصها خلّصتها، وفعلًا بعد فترة لما إكتشِفنا اللي هو حوار ال ال اللي إحنا نعمل بدل أنا والمدير إكتشَفنا اللي هو بدل ما نعمل مثلًا الbreak كل ساعة طب ليه، ما نعمل مثلًا خلّصت التاسكات اللي عليك في عدد ساعة، 2، 3، مش أكتر من 5 تمشي لو أنت خلّصتها، وبنستأذن منُه وتمشي بس تكون خلّصت اللي عليك بضمير وبكل رِفق فعلًا وكل ضمير.
إمم. إمم، بالضبط يعني قدِرت ت تراضي نفسك يعني ب بالشغل اللي أنت عَملته.
آه وفي الآخر بعد فترة إمم، إمم، إمم.
طيب وعلى كده آه. وعلى كده طيب ال ال ال كنت بتقْدر تقابل المواعيد النهائية بتاعتك يعني أنت مثلًا عندك معاد نهائي أو deadline لل للتاسك دي كنت بتقْدر تنفذها في المعاد المطلوب والّا كان في بيحصل تقصِير برضه؟
إمم. لأ كان بيحصل تقصِير لإن ساعات التاسكات مش بتكون fair أوي بالنسبة لل لل لل ل لكمية الشغل اللي عليك وكمية ال الناس الداخلة والخارجة، فمش بتعرف اللي هو تواظِب ما بين ده وده، وبعد فترة من كتر ما حسّيت بالإرهاق وكده، أنا استقرّيت عن الشغل وفتحت فعلًا الprivate career بتاعي أنا ليه علاقة برضه بالمجال الطبي بس فتحته ليَّ أنا وأنا بقى مع نفسي بالضبط. أريح وحسيت اللي أنا الإرهاق قَل واللي أنا باعمل بقى بدل ما هاشتغل مثلًا 9 ساعات هاشتغل براحتي سيبْتُه خلاص لأ سيبْتُه عشان كان جايب لي إرهاق كبير، كبير. كبير كان جايب لي إرهاق.
آه يعني بدأت شغل خاص بيك، ممتاز. إمم. طب و وسِيبت الشغل القديم والّا لسه كنت فيه؟ سيبته، آه. يعني أنت على كده الموضوع وصَل معاك إن أنت سيبت الشغل، طب كان سَهل عليك القرار ده؟